Ô, chào bạn.
Chào bạn, ờ, hôm nay còn sớm, đúng hông? Biết bạn có cảm thấy năng động chưa? Bắt đầu đi làm năng động hơn chưa?
Ừm. Ờ, thực ra thì, ờ, bên mình thì cái ngày của mình nó sắp kết thúc rồi. Đó, thì, ờ, mình cũng cảm thấy là, <tsk> ờ, khoảng thời gian vừa vừa rồi thì mình có những cái ngày nghỉ mình hổng có đi làm, cho nên là mình cũng suy nghĩ về, ờ, những cái điều mình thay đổi trong những năm gần đây khá nhiều nè, kiểu, ơ, hông biết bạn hay có thói quen nhìn lại bản thân hông?
Ủa? À. À. À, à. Ừm, ừm, đúng rồi, mình cũng như vậy, cũng, a, lâu lâu lâu lâu ngồi lại, mình nhớ lại chuyện quá khứ, đúng hông? Để mình coi lại hồi xưa mình đã lựa chọn đúng như xưa. Thì, ờ, sau khi xem xét một hồi thì mình thấy đa số là sai, nhưng mà cũng cũng nhờ cái sai mà bây giờ cảm thấy nó cũng đúng đúng rồi, nó chưa có sai lắm, ờ, chỉ chỉ sai một xíu thôi. Đó. Bạn có bạn có nhớ về một cái, ừm, bạn bạn có thể nhớ về một cái, ơ, trải nghiệm nào, một cái sự kiện nào đó khiến bạn thay đổi nhiều như vậy hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, đúng rồi, ừm. Ồ, thì thực thực ra là thì, ờ, ừm, thực ra thì mình thấy, kiểu, ta ờ, ừm, ừm. Ờ, mình nghĩ nha, ờ, chắc là, kiểu, ơ, mình nghĩ những cái lần mà mình làm cho mình thay đổi cái tính của mình á, chắc là, kiểu, ơ, những lần mình thất bại, ờ, chắc ai cũng vậy quá. Ờ, thất bại ở đây giống như, kiểu là, <tsk> mình thất bại ở một công ty và mình chuyển việc sang một công ty khác, thì, ờ, những lần mà sau này mình apply công việc á, thì mình thấy là nó nó thông minh hơn, tức là mình đưa ra cái mức lương nó hợp hợp lý với lại cái khả năng của mình hơn, tức là cao hơn á, và mình cứng tay hơn, tức là mình biết deal công việc hơn, mình biết nhiễm sao ta, mình thẳng thắn ngay từ đầu hơn. Đó, còn bạn thì sao? Kiểu, có một cái trải nghiệm về sự sự kiện nào mà bạn thay đổi, ơ, nhiều hông?
Ừm, ừm. À. Đúng, đúng. À. À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đồng ý, đồng ý. Ờ, mình thì không có thay đổi về công việc giống bạn mà mình thay đổi về, cái, ơ, nhận thức về xung quanh, những người xung quanh. Đó là khi mà rơi một cái tình huống khó khăn á, đó, ví dụ như là, ờ, gia đình mình bị bị khó khăn về, ờ, về tiền bạc, về mọi thứ luôn. Thì lúc đó mình mới nhận thấy là những người bạn đó bắt đầu thay đổi dần đi. Đó, sau sau sự sau những sự kiện đó đ đó thấy là mình giờ hầu như ít bạn lắm, tầm 1-2 người bạn à, không có còn đi chơi chung với nhau nữa. Ừm, cũng giảm bớt. Ừm.
Ừm. Ừm. Ồ. Ừm, ừm. Ồ. À. Ừ. Wow. Ừm, thật ra cũng đúng, ừm, thật ra thì, ờ, tại vì tụi mình tụi mình đâu có cần số lượng đâu, tụi mình chỉ cần chất lượng thôi mà, đúng hông? Ừm, đó.
Đúng. Ừm, ừm, ừm, lâu lâu phải trải qua biến cố rồi mình mới mới hiểu được cái câu nói, đúng hông? Không cần chất lượng chứ ủa, là không cần số lượng chứ cần chất lượng. Đó.
Ừm. Ồ, đúng rồi. Ừm, thế thì bạn có thể kể cho mình là thực ra là một trong những cái biến cố lớn nhất mà để bạn, ờ, lựa bạn chọn lọc những cái người bạn của mình là cái gì hông?
Ừm, ừm.